あの、失敗というかですね、この、うーん、なんかちょっと、う、そういったものがあん、あると、こういつまでも自分を責めてしまうというか、まあ、そのほんとに、なんか半年とか1年責め自分を責めているっていうわけじゃないんですけど、なんかそういうことが起こってしまうので、ちょっとそうですね、お話を聞いていただきたいなという風に思いまして。はい。
うん。 あ、ほんとですか？そうですよね。失敗って、まあ、人間誰でもあると思うんですけど、うーん、どんな場面での失敗が特に気になりますかね？
はい。 はい。 うーん。うん。あ。えっと、そうですね。あの創作というか、えっと、ちょっと、レザーカービングとかレーザークラフトをやっていまして。で、あの、まあ、革の製品をこう、作ったりするんですが。うん、そこにですね、あの、えっと、革に、ええ、この工具を使ってこの凹凸で立体を出してですね、それで、あの、なんか立体感を出して、その例えば、ええ、動物だったり、あとまあ、人だったり、何かこう、花とかそういった、えっと、シンボルみたいなものを彫ったりっていう事をやって、で、このまあ、レザーカービングって言うんですけど、そういう事をやりつつ、それを財布とか、あの、小物とかにして、なんかお客さんにこう、お仕立てするっていうのをやってるんですけども。はい。まあそこで、失敗っていうのも、まああるんですが、こうなんかうん。あの、ま、例えば彫るのを失敗したとかそういう事ってのもあるんですけど、まあ、そういう時は、まあ、ま、「こんなのもまだできないのか」みたいな感じで、まああの、で、あの、そうですね、自分をこう責めたりするんですが。まあこのこの一応業界は十数年やってるんですけど、うーん、まあ、ああ、まあこういう、まだこういう失敗するするのかってのもありますが、なんかお客様にこうお出ししたりするやつで、もう少しこうなんというか詰められたなっていう、この思考とか、その、うん、技術とかも詰められたんじゃないかなっていうので、ただこう、うん、ここら辺でいいところなので、お出しした方がいいかなっていうその葛藤、で、それってなんか、ちょっと自分の中で失敗のカテゴリーに入ってしまっていて。はい、そこで悩んだりとかっていうのがちょっとありますね。うーん。
はい。 はい。 はい。 ええ。 へえ。 はい。 うーん。 おお。 うん。 ああ、なるほど。 うん、そうですよね。どうしてもこう技術職、多分、あの、そんな感じだと思うんですけど、うーん、なんか自分の中ではね、こう上手くいかない、納得いかないって、どうしてもあの、あると思うんですけど、でもその考え方自体はなんかあの、聞いてて素晴らしいなって思いました。
そうですね。 はい。 はい。ですよね。 はい。 そうですね。ええ。 はい。 あ、そうですかね。ああああ。
はい、なんか向上心があるからこそ、やっぱりそれをこう、このぐらいでいいやっていう風に
ああああ。 はい。
うん。なんかされずに、こうもっともっとできたんじゃないかっていうこと自体、なんかすごすごいなって思いました。
ああ。 あ、なるほど。それはなんかこう、発想のなんか、え、転換というか、こう視点を変えて見て頂くとそう見えるんですかね？なるほど、なんか
ええ、うん。 う、そうですね。なんか自分でそういう風に思うと、なんかあれかもしれないですけど。あの、客観的に見たらあの、そんな風に思えるんですけど。なんかこう、お仕事自体が、なんかイメージあんまり湧かないんですけど
はい。 あ、はい。 あ、そうです。 はい。 あ、はい。
ん、レザークラフト。身近にこうあるようなものとかだと、どんなものなんですかね？
あ、うん。はい。そうですね。あ、はい。例えば、うーん。そうですね、レザーカービングがが彫ってある、ええ、レザークラフトのこのお財布とか、あとバッグとかっていうんですと、例えばあの、ええ、ハーレーダビッドソンとか、バイクに乗っている方が、こうバイカーの方がこう使ってらっしゃる財布とか、あとはそのバイクにこうちょっと吊り下げられてあるバッグみたいな、そういったものをですね。そういうとちょっとあれですかね、あの、イメージ
はい。 おん。 あ、はいはい。
うん、いますかね。どうですかね。うん。はい。あ、はい。はい。
あ、なんとなくイメージ湧きました。あの、革製品でこう人の手で作られてるもの、みたいなそんなイメージですよね。
あ、はい、そうですね。あ、そうですね。あのハンドメイドで、あの、もう本当に一点一点こう手縫いをしつつ、あの、磨きとかも全部手でやってっていう、もう本当に昔ながらの手法なんですけれども、まあその、はい、えっとそうですね、技術をちょっと十数年前から、あの、先生につきつつ、うーん、そうでね、ずっと、はい、やってまして。で、かつ自分でもそういうのを出したりとか、あとはまあ YouTube とかも撮ったりとか、うん、してますね。あの、ややり方みたいなやつを。はい。
はい。 おお。 はい。 え、じゃあ 結構極められてきたんだと思うんですけど。
ま、徐々に、徐々にですかね。はい。
う、うん、そうですよね。やっぱそれってあの、相手側からのこうクレームというか、あの、もっとこうして欲しかったなっていうのもあるんですか？それとも自分の中でっていう感じなんですか？
はい。 あ、でも結構ですね、お客様の方は、あの、うん、かなり喜んで頂いて、今までクレームだったことはないですね。あの、し写真で見るよりも、なんか良かったとか、そういうものばかりで、あの、特にお客様からそういう、うん、お叱りの言葉を頂いたということは、ま、そんなたくさんはないですかね。ちょっとあの、あの、こう、なんて言うんですかね、えっと、写真撮る時表だけ撮ってしまって、それで後ろをちょっと撮ってなかったんですが、その後ろのなんか、ま、処理の仕方というか、うーん、そういったのがちょっと自分が思ったのと違ったみたいな、ちゃんと写真載せて下さいみたいに言わいうのおっしゃる方がいらっしゃって、それは本当にまあ、もう6、7年前なんですけども、そういうお客様いたんですがあの、いらっしゃったんですが、それは、こちらの僕のミスなので、そこはもうまるっきりこちらが悪いことなので、はい。あとはちょ、技術的なものとかそういったもので、特に言われたことはないですかね。うーん。はい。
うん。 へえ。 うーん。 はい。 うん。 あ。 うん。 うーん。 ああ、じゃあ、あ、きっとあの、素晴らしいお仕事されてるんだなって。あの、やっぱそういう技術職って、なんとなくこう、うーんなんか、お金もこう、ね、あの、ほんとに安い金額とかじゃないと思うのでうん。
ああ、いや、 はい。 はい。 うん。 まあ、そうですね。そこまで安くはないと思います。はい。はい。
そうですよね。なんで、そういう意味で、あの、この人なら任せられるって思って、任せて、あの、実際になんかちょっとでもこうあったら言ってくるとは思うので。
ああ、はい。 はい。 ああ、なるほど。ま、そうですよね。特に今はそうですね、うん。
はい。 そうですね。まあ、しっかりあの、全然問題ないと思うんですけど、そういう感情的なところって、あの、こうお仕事とかにあの、ちょっと自信なくなったりとか、失敗するんじゃないかとかって、影響とかは特にされてないですか？
あ、はい。うん。 はい。 はい。 はい。 あ、そうですね。あの、うん、なるべくこう、その、失敗した部分とか、そういったものっていうのはやっぱり糧になると思っているので、失敗した事が価値ではあると思うんですよ。ただやっぱりあの、やはりこう失敗してしまったり、この、失敗のカテゴリーに、ま、先ほどあの、入るんですって言ったんですけど、もう少し詰められたんじゃないかなっていう、その詰めのちょっとした部分って、あの、多分お客様からしてみれば、全く気付かないとか、ほほぼ気付かないレベルだと思うんですよ。はい。ちょあ、はい。うーん、なんですけども、やっぱりこう自分で、「うん、ここ、こうできたんじゃないか」っていうのは、うーん、そうですね。でも、先ほどおっしゃっていただいたように、そこって向上心なのかもしれないですよね、もしかしたら。うん、なので、ちょっと、ポジティブに捉えてみてもいいかなっていう風には、うーん、ちょっと思えてきました。うん。そうですね。はい。
はい。 はい。 うん。 あ、そうですよね、きっとそうだと思います。 うん。 そうですね。 うーん、ほんとにそうだと思います。なんか失敗を見つけるというか、うん、なんかそれさえも別にする必要ないと言えば、お客さんが喜んでくれたからいいやで終わらせられることもできるわけじゃないですか。
うん、うーん。 そうですね。うーん。
うん、なんかそれをわざわざね、こうじご自身の中で、「あ、ここは失敗だったな」っていうのは、あの、すごいいい、素晴らしい気づきだと思いますね。
はい。ああああ、はあ。なるほど。 あ、なるほど。あ、気付きという事ですよね、うん、確かに、うん、そうですよね、うん。そこは大事にして、こう何て言うんですかね、失敗リストみたいなものをこう、ちょっと自分の中でこの失敗のカテゴリーに入るものですよね。「そこって失敗じゃないじゃん」っていうのかいうようなところも、やっぱりこう物を作ってる側の人間からすると、ちょっと失敗に入ってきたりするんで、そういう所のリストをこう、はい、やっつけていってもいいかなっていう風に今ちょっとお話を聞きながら思いましたね。うん。まあはい。
うん。 うん。 ああ、あ。 ううん、そうですよね、なんか職人さんからすると、なんかこっち側は全然あの、気にするほどでもないのに、技術職の職人さんからすると、「あ、これはちょっとダメだな」ってことよくありますよね、きっと。
はい。 はい。 はい。 ああ、なんか、重箱の隅をつつくような、そういうところっていうのはやはりこう、うん、出てきたりしますよね。うん、毎日こう、うん、ふあの、触れ合っているからこそだと思うんですが。うん。そうですね。うん。
うーん。 あ。 そうですよね。でも先ほどこう言葉にもあの、あったように、失敗をこう、ま、糧にするじゃないですけど、うん、なんか失敗をそれで終わらせないようにするように、なんか思考的なところはほんとにあの、う、すごいあの、今後なんかテレビに出てくるぐらい有名になるんじゃないかなと思いますけどね。
はい。 はい。 はい。 あ、いえいえいえ。あ、なんかそんな感じだったら、まあ、うれ一つ嬉しいかもしれませんけども。うん、まあ、まだまだかなって、おうん、自分にこう言い聞かせつつ、ま、あの、やっていますけれども。そうですね、あの、うん、そうですね。で、いいつまでも引きずるわけではないんですが、みたいな事を最初に言ったんですが、でも確かにそうですね。でも「あの時この失敗をしたな。このあの時こう、こういう事をやったな」っていうのが、ほんとに数年ま前の事でも、結構思い出されたりするんですよ。という事は、ん、まあ、ある意味、責めてるわけではないですが、自分を、でもなんかそうですね、そこであの、それこそ自分の尻を叩くわけじゃないですが、そういう事をするののに、よくその「あ、これは、な数年前に、あの時に間違えたな」っていうようなところが、たまにこう頭をよぎるので、でも、そういうのってどんなお仕事でもそうかもしれないですよね。うーん。
うーん。 うん。 うーん。 あ、はい。 うん。 はい。 うん、そうですよ、もう全然そんなん、あの、失敗なんて誰でもすると思いますし。はい、ま、どうしてもあれですよね、あの、アシスタントの方とかはいるわけではなくて、あなたの中でこう作業が完結してしまうんですよね？
うん、はい。 ああ、そうですよね。うん。はい。はい。 はい。 あ、そうですね。もう、1人でほんとに1枚の革から全部、あの、お仕立てをするっていうところを、はい。やっていますので、うん。アシスタントはそうですね。今のところはいないですね。うーん。
うーん。 そうですよね。 うーん。だからこそもう自分の責任として、どんどん、どんどん技術磨いていけると思うので、うん。なんとなくこう、かの、マイケル・ジョーダンもバスケの神なんて言われてましたけど、はい。彼も一番その、バスケットでシュートを外した回数が多いのは彼だって言ってたので。
うーん。 はい。 なるほど。うーん。そうですよね。 あ、はい。 はい。 あ、なるほど。なるほど。失敗の数イコール成功へのちょっと近道というか、うーん。そういったところもうん。ああ、そうですよね、うーん、それはもうほんとにあるかもしれないですよね。まあ、お客様からその、まあ、色々励みになる、おあの、言葉とかをすごく頂いていますので、まあ、そういった意味では、ああ、なんか、あの、心が軽くなる瞬間っていうのはうん。一番その、報われる瞬間っていうのは、そういうしゅんところところなんです。お客様の言葉とかそういうところなんですが、うーん、ですね。うーん。
はい。で、失敗は うん。そうだと思いますよ。はい。 そうですね。 うんうんうん。 あ。 そうですよね。なんか、確かに自分の失敗とか、少しまあ、責めてしまうというか、なんで、ああ、やだああやってしまったんだろう、とかあると思うんですけど、うーん。ほとんどのお客さんはそうやって、あの、喜んでくれてるはずなので、うーん。その姿思い出しながら、あの、こう、やっていってもらえれば、どんどん、どんどん成長していくんじゃないかなって思いました。
はい。 うーん。 はい。あ、そう そうですね、はい。 そうですね、うーん。 はい。 ああ、ありがとうございます。ほんとに、あの、でも、そう、お客様でその、「あ、ここは良かったです。すすすごくこう、いい、ね、あの、製品をありがとうございます」って言われても、やっぱり、あ、そうですねって、で、もうちょっと、ここ詰めようと思ったんだよな、なんて思うとちょっと罪悪感が出たりとか、まあ、そういう余計な感情かもしれないですが。ただやはりその、お客様からのフィードバックっていうのは、あの、うん。あの、ほんとにありがたく受け止めて、で、失敗をこう糧にして、うん。ていうそうですね。あのそう。今日アドバイスとか、そういったなんかお話を聞いて頂いた中で、うん。出てきたそういうものも大事にしていきたいなという風に思いました。ほんとに心が軽くなりました。はい。
はい。 うーん。 はい。 うんうん。 あ、良かったです。あの、ご体調には十分気をつけて頑張っていってみてください。
はい。 あ、そですね。はい。どうもありがとうございます。また何かありましたらよろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
はい。